Genau, ich bin, äh, nach London alleine geflogen, äh, habe sogar niemandem Bescheid gegeben gehabt. Ähm, ich dachte mir
Mhm. Nicht mal den Eltern?
Ne, nicht mal den Eltern. Äh, ich bin eine sehr spontane Person, da habe ich's einfach in meinem Kopf vergessen. Ähm, was auch mein 2. Tipp wäre für eine Person, die solo reisen will, ist leicht zu packen. Darauf wollte ich eigentlich als Nächstes hinaus, ähm, sodass es in einem Rucksack passt oder in einem Weekender passt auf jeden Fall. Ähm, na ja, dann hat man, äh, nicht das ganze Problem mit dem Gepäck und, äh genau, Extrakosten natürlich, ja.
Okay. Okay. Ja. Okay. Okay. Ja, Kosten und Abhol also hat man's gleich bei sich, ist insgesamt etwas flexibler und schneller, ähm
Genau, und wenn man dann am Flughafen ankommt, muss man jetzt nicht Gepäck ganze Zeit mittragen und man hat keine 2. Person, die einem hilft und, äh, hel äh, zeigen kann, wo's langgeht. Dann hat man lieber 'n Rucksack und alles bei sich und, äh, kommt schnell voran.
Mhm. Mhm, also das ist natürlich auch 'n sehr, sehr guter Tipp, ähnlich wie die anderen, die du schon gegeben hast. Hast du den auch eingehalten? Hattest du dann du bist ja super spontan los. Was hattest du denn da dabei, als du da nach London geflogen bist?
Also, äh, ich hatte 2 Hosen
Mhm.
äh, 2 T-Shirts dabei und, äh, halt natürlich mehrere, äh, Unterwäsche mit Socken natürlich, ne? D d da muss genug dabei sein.
Mhm. War das jetzt Sommer so, dass du keine keinen Pulli oder so was brauchtest? Ah, okay.
Genau, es war im Sommer. Ähm, na, ich habe mir gedacht, falls es doch kalt wird oder mal regnet, dann gehe ich mir einfach eine Jacke kaufen bei H&M oder bei einem günstigen Laden, also <chuckles>
<laughs> Also ganz praktisch gedacht sozusagen.
Genau, genau. Hauptsache, es ist nicht schwer.
Okay, okay. Ja, und wie war's jetzt so ganz allein? Bist du davor bist du bestimmt schon mal geflogen, oder? Oder war das dein erster Flug in überhaupt?
Genau. Nein, also ich bin, ähm, ziemlich oft am Reisen und seitdem weil mir das auch gefallen hat, bin ich auch sehr oft solo gereist, aber davor bin ich auch sehr oft mit Familie und Freunden gereist. Ja Lon da da war ich jetzt, äh, Lon bei London schon zum 3. Mal. Äh, das war mein 3. Besuch in London. Und genau, ja.
Mhm. Ah. Okay, also Fliegen an sich war jetzt ja? Aha. Hm. Äh, also zunächst also Fliegen war jetzt für dich nichts Besonderes. Und hat es dir denn du hast ja grad gesagt, dass du schon, also jetzt alleine gereist bist, zum 3. Mal in London warst, davor schon mit Familie. Hat dir das geholfen, dass du das 3. Mal in London bist und das daher schon kanntest?
Ge

Ähm, nein, beim 1. Mal war ich mit einer Person und beim 2. Mal, das ist aber reines Zufall äh, reiner Zufall. Es war jetzt nicht so geplant, dass ich mir dachte, äh na ja, auf jeden Fall, äh, war beim 2. Mal hatte ich dann irgendwann nach so 20 Tagen hat dann der ganze Heimweh angefangen. <chuckles> Ja, klar, da hat man die Leute vermisst. Ja, klar.
Mhm. Ah, okay. Okay. Ja. Oh, oh, ja gut, 'n Monat ist auch lang. 'N Monat ist natürlich auch wirklich lang. Bist du hattest du da 'ne Rundreise gemacht oder wie wie was war das für 'ne Reise?
Genau. Na, das 1. Mal, als ich in Thailand war, war das eine Rundreise. Da bin ich erst in Singapur angekommen, dann waren wir in Thailand, von Thailand aus nach, ähm, Kuala Lumpur in Malaysia und von Malaysia nach Thai äh, wo war ich dann? In Bali, genau, in Indonesien. Da war ich nicht alleine.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Und dieser Einzel dieser Solotrip nach Thailand, wie war das? Bist du da innerhalb Thailands gereist oder bist du an einem Ort geblieben?
Äh Nein. Ich bin nur in Phuket gewesen, habe jeden Tag am Strand gechillt, äh quasi habe meinen ganzen Tag am Strand verbracht und, äh, abends dann in Bars und hier und da, ne, hatte halt meinen Spaß. <snorts>
Ah. Ah, okay. Party. Ja, glaubst du, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass du sozusagen so lange, weil 4 Wochen sind ja lang, an nur einem Ort an einem Ort warst und nicht eben bisschen so dich bewegt hast, sodass du immer wieder neue Abenteuer hast durch neue Locations, neue Leute. Was denkst du?
Mhm. hundert Prozent. Ich denke, das, äh, hat mit dem Ganzen zu tun, weil ich dachte, dass ich, wenn ich dahin fliege, mich einfach nur erholen will, weil ich 'n ganz hartes Jahr hatte zu der Zeit. Und, ähm, ja, ich dachte mir einfach: „Ich erhole mich 1 Monat lang, mache nicht wirklich viel.“ Aber ich bin nicht eine Person, die so gerne so lange nichts tut, bis auf einfach nur rumhängen. Und, ähm, ich habe das halt natürlich die 1. 3 Wochen sehr gut genossen. Ähm, na ja, wäre der ganze Trip nur 3 Wochen gewesen, äh, knapp 18 Tage, würde ich sagen äh, weil das ab hat ungefähr ab 18, 19 Tagen angefangen, dass es langsam langweilig wurde. Mhm, ja, da würde ich natürlich, äh
Ah, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay.
das nächste Mal, falls ich so eine, äh, Trip mache, mehr dazu hinzufügen. Also, ich wäre jetzt zum Beispiel nicht nur in Phuket geblieben, sondern wäre von da auch aus nach Bangkok gefahren und hätte so 'n Stadtleben. Ich finde, man äh, wenn man einen längeren Solotrip macht, muss man das Ganze bisschen mischen, damit da 'ne Spannung bleibt. Genau, da muss man mal auch nach, äh, äh, 'n Stadtleben sehen und auch 'n bisschen Strandleben, das Ganze bisschen mischen mit Abenteuer und, äh, g Entspannung.
Ja. Um was ganz kurz ja? Mhm. Mhm. Okay. Ja. Also, darf ich's mal vielleicht zusammenfassen? Du warst also 1 Monat unterwegs. Das an einem Ort und vielleicht auch noch eben nur so 'n chilligen Ort, war nicht spannend genug. Äh, u da kam dann auch Heimweh auf. Und w wenn man schon so lange alleine unterwegs ist, wäre sozusagen der Tipp: „Bring noch Alternativen mit rein, die eben anders sind. So was wie Stadt im Gegensatz zu Strand und eben Abwechslung.“ Kann man das so zusammenfassen?
Mhm. Ja.